Essa que é a questão, os homens não são hoje em dia eu tenho gostado que eles estão um pouco paranoicos, com barriga tanquinho, 10% de gordura, porque eu penso assim, se o mundo não conseguiu tirar a paranoia das mulheres e deixá-las menos paranoicas, que eles se juntem a nós.
Vamos dividir, né, vamos dividir aí esse esse peso. Eh
Vamos dividir. É, vamos dividir esse peso, mas
você chegou a ver inclusive a nova cara do David Beckham e do Ryan Gosling?
Assustadores as harmonizações masculinas, é realmente, também não entendi porque que eles não vão nos lugares melhores, acho que é porque eles estão começando na paranoia e eles pegaram um dermatologista ruim. Ah um
Assustador. Uhum. Uhum. Eh, alguém que falou não, só dar um toquinho aqui, eu tomei o toquinho foi aumentando, aumentando, aumentando e virou a bochecha do fofão, os 2 estão parecendo dá pra ver que eles estão com a bochecha falsa.
É. Hum, derf Sim deformaram aqui o Bradley Cooper também, fez uma coisa horrorosa na cara dele, ele tá horrível.
Uhum. Sim.
E eu gostei muito, assim, que eles se deformaram num estéticas mas <laughs> mas é uma pequena parcela de homens privilegiados, a maioria assim planeta terra, sempre vai ter a mulher sempre vai ser a mais paranoica com imagem e o homem acha que ele não precisa e de fato ele não precisa, por quê? Por quê? Porque as mulheres se submetem a qualquer homem
<laughs> Uhum.
pra não ficar sozinha.
Pra não ficar sozinha. Você acha que o homem lida melhor com a solidão ou Não, né?
Não, <giggles> não, o homem não não consegue ficar sozinho, é outro que também lida mal com a solidão e homem, eh, também se associa a mulheres, eu acho que eu tô na Itália e aí isso agora virou uma coisa que é muito comum assim, que eu estava conversando com algumas mulheres que falaram que tem homens, aqui os homens procuram uma mulher para casar e no pacote principal é cozinhar, porque é uma coisa muito italiana. E um
Uhum. Certo. <chuckles> Nossa, eu ia morrer solteira. <laughs>
<laughs> Não, ele ia te pôr na casa da mãe dele pra fazer um PhD. Isso, porque ela falou que no 1º encontro eles saíram pra jantar, no 2º eles foram num outro lugar de carro e no 3º ele apareceu na casa dela com um pedaço de bife falando que ela ia cozinhar pra ele, ele trouxe a carne, falou
Um curso, entendi, entendi. Não com uma garrafa de vinho, vamos voltar aqui, não com flores, não com anel, não com convite pra jantar, com um bife cru.
Não. Não, não. Não. É, um pedação de carne falando que era pra ela cozinhar pra ele. Não, ela mandou mandou ele retornar com o com a carne dele e ir pra casa dele, ela falou: "Não, você não tá entendendo, eu não sou esse tipo de mulher que vai ficar cozinhando pra você." <laughs> Aí terminou o relacionamento, porque ele estava procurando uma esposa.
E ela cozinhou? Ah, viu só? <laughs> Good for her. Gostei que ela não aceitou. Não, ele estava procurando uma cozinheira.